Đồng ý. À, nhiều lúc mình thấy là mình cũng có cái điểm đó đó. Mình đúng rồi, mình đang muốn cố gắng để mình cải thiện, kiểu như là <tsk> vì, ờ, vì, kiểu như là, vì cái cuộc sống, cho nên đôi lúc mình lại hay bực dọc khó chịu này kia. Ờ, thì điều đó là một cái điều không nên á, nên mình cũng có đúng rồi.
Ừm, ừm, ừm. Ừm hứm. A! Vậy hả? Ừm. À! Sao sao? Hửm? Ừm. À, bận rộn quá. Ờ, kiểu như ờ, hiểu, hiểu. Ừm, không tốt lắm, đúng rồi. Điều chỉnh, đúng hông? Điều chỉnh. Ừm, ừm, ừm.
Đúng, chính xác. Mình mình mình mình mình nghĩ một cái việc là cần phải, ờ quan trọng là cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau được á bạn, kiểu như là cái đối thoại á, ừm. Đúng rồi, tức là phải chia sẻ được. Ừm.
À, hả? Ờ. Ừm hứm, ừm, đồng ý nha. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi, phải nói được với nhau, thẳng thắn với nhau và cũng phải tôn trọng nữa. Ừm, tôn trọng cũng rất là quan trọng, bạn thấy rất là quan trọng luôn, kiểu, tôn trọng ý kiến nè, rồi tôn trọng sở thích nè, tôn trọng không gian riêng tư nè, nhưng mà không phải, ờ, chiến tranh lạnh nha, mình cực kỳ không thích chiến tranh lạnh. Ờ, có gì giải quyết liền. Ờ, đừng có để lâu, để càng lâu là càng không còn tình cảm, rạn nứt lắm, thiệt. Ưm, ưm, ừm.
Đồng ý, ừm. Chính xác. Đồng ý. Ừm, đúng, đúng. Ờ, chính xác nha. <laughs> Ừm, chính xác, chính xác đó. Với lại, kiểu như là như bạn nói đúng đó, một là mình mình được nghe một cái, a, podcast trong cổ một cái anh, à, anh kia ảnh có nói là, ờ, "Ba cái tài sản lớn nhất là một là tôn trọng, cái thứ hai" hông, tôn trọng, tôn trọng. <laughs> Ờ, thứ hai số hai là phải, ờ, phải đối thoại được với nhau, ừm. Ừm, ờ, còn mấy cái thứ ba là cái gì, để từ từ suy nghĩ, nhớ cái <laughs> Ờ, ờ, ờ, ờ. <laughs> Ờ, bây nó <chuckles> nói chung là, kiểu như là, mình phải, a, mình phải phải có thể ngồi nói chuyện được này kia, giống như bạn nói đó phải tôn trọng cùng nhau. Ờ.
Ờ há, ừm hứm, sao, sao? Ừm. Sao, sao? Ồ! Ờ, vậy hả? Sao, sao? Ừm, ừm, ừm, sức khỏe. Ủa, ủa, vậy hả? <chuckles> Ờ, tôn trọng, ô kê, ô kê. Rồi, rồi sao nữa? Ờ, thứ hai là Ừm, nói chung là giao tiếp được, đúng hông? Rồi, ô kê, rồi cái thứ ba nà. Rồi, quên nữa rồi, phải hông? Trời ơi, trích dẫn gì kì bà, hổng có tâm gì hết trơn à trời! <laughs> Làm tui tò mò. <laughs> Ừ, đó, đó, đó, ừm. Ừm hứm. Ừm, sao, sao? Ừm, đúng rồi, chính xác. Ờ, đúng nha, thường mấy ông con trai ổng giữ trong người hông nha, ổng hổng có nói đâu nha. Mình thấy đa số luôn, ừm, kiểu như, không có yếu đuối trước mặt phụ nữ á, cảm giác vậy á, cảm giác nói ra là yếu đuối lắm hay sao á. Ờ, mình thấy như vậy, ừ, nên là mấy ảnh cứ giữ rồi tự giải quyết không à, đâu có bao giờ nói cho mình nghe là ảnh đang khó khăn như nào, đúng hông? Ví dụ công việc nè, rồi gia đình nè, chẳng hạn, đúng hông? Ừm, đó nói chung là con trai ít nói lắm, mà phải tin tưởng dữ lắm mới nói nha, là phải tin tưởng dữ lắm đó, tui thấy mới nói đó.
Ừm, chính xác, đồng ý. Ừm. Vậy hả? <laughs> Ừm, à. À, à. <chuckles> Đồng ý, đồng ý. <chuckles> Ờ. À, rồi, mình nhớ rồi, mình g mình nhớ một cái cái quan mình nhớ rồi. Một cái điều nữa là một là phải có lòng tin, phải có lòng tin với nhau, ờ, tin tưởng, phải tin tưởng. Đó <laughs> đó, hai là phải, ơ, phải phải phải đối thoại được, và ba là phải tôn trọng, đó, đó là những cái cần. <laughs> À, mình ừm.
Ừm hứm, sao, sao, sao? Nhớ chưa? Rồi, rồi, rồi, vô đi bà. <chuckles> Ờ. Ờ, lòng tin, tin tưởng, đúng hông? Rồi, cám ơn tui đi, tui gợi cho bà nhớ đó. <laughs> Vậy hả? Ô kê. Ừm, tôn trọng, đồng ý nha. Ừm, đồng ý, đồng ý. Thì nói chung là những ưm, sao, sao bà?